Она меня кс стала выбрать эту профессию, потому что то, что я хотела, она непонятно была тогда. Вот сейчас это вообще, может, и м и и х хорошо, что это так и полслу чилось. Не знаю, но вот, а, тогда это было непонятно то, что я хотела. Она мне сказала: "Надо в быть бухгалтером, потому что <chuckles> это понятная профессия, это всегда есть работа. Без работы не останешься".
Ага. Ой. Да. Ой, к слову, я тоже, э, бухгалтер, и поэтому я тебя абсолютно понимаю. Вот, э, с такими же с такими же словами мне говорили мои родители о том, что, вот, это экономика, бухгалтерия, вот оно тебе даст, а вот где мы оказались?
Мгм. М. Да, вот ладно, щас скоро нас заменит искусственный интеллект, и всё.
Э. Ну да, вот как, как ты к этому относишься, то, что вот всё-таки бухучет <laughs>
Я рада, я не буду плакать. Я не люблю эту профессию, я нормально к этому отношусь. Я вообще <laughs>
<chuckles> Скучно, да?
Да, скучно, и мне вообще нет
Эти, сколько там? 90 счетов? И всё, и поехали.
Ага. И мне вообще неинтересно, вот, развиваться даже в этой профессии. Поэтому, а, если заменить тот интеллект, я буду ра не то что рада, я к этому нормально отношусь. Вот, эм, не знаю, не буду А что, я могу как-то повлиять? Нет, конечно же.
Ну да, но вот, э, ты можешь повлиять на будущее, да, то есть, а, на будущее поколение, на своих детей, вот, э, учитывая вот этот опыт, э, э, с твоей мамой, э, с твоей семьёй, вот, э, как ты всё-таки более осторожно будешь толкать, э, или вообще будешь ли толкать к какой-то профессии или выбору, э, своих детей?
Поэтому Мгм. Это да, не ду ну. М. Ты знаешь, сейчас я начинаю понимать свою маму, когда он ну, у меня ребёнок просто маленький, <tsk> а вот у меня племянник, ну, и племянница уже взрослые.
Или Мгм.